Eee, yani, böyle, değişim zamanları eğer farklı bir şeye hazırlanıyorsam geride kalan şeyi hiç umursamıyorum hakikaten, yani, böyle, bazen konuşuyorum, işte, lisedeki arkadaşlarımla falan, mezuniyette insanların ağladığı videolarda ben kameranın önüne geçip, "Ağlıyorlar, işte, tiplere bak." falan diye insan <laughs>
Evet. <laughs> <laughs> Yani, sen sen geçmişine benzin döküp üzerine bir de çakmak mı atıyorsun?
Ya, öyle demeyelim, yani, orada da öğrenmem gereken şeyleri öğreniyorum ama, ya, bence şöyle yapıyorum: Ya, benim için, hani, diğer, eee, tarafta gideceğim yeni bir yol varsa bir o bir macera ve, a diğeri bittiği için hemen böyle oluyorum, "Yihu" falan. Artık önümdeki yola bakmalıyım. <chuckles> Evet.
<chuckles> <chuckles> <laughs> Çok iyi, çok iyi gerçekten, eee, heyecanlı ve enerjik birisin. Ya, buradan da yansıyor konuşmalarından, eee, yani, direkt harekete de direkt harekete geçeceğin bur anlaşılabiliyor verdiğin cevaplardan. Peki, eee
<chuckles> Elimden geldiğince. <chuckles>
<chuckles> Eee, pey u eee, geçici bir motivasyon düşüşü yaşıyorsun.
Hı hı. Hımm.
Ya da hayatın, eee, köklü bir değişime gidiyor.
Evet. O zaman ne yaparım mı?
Burada Evet. Buradaki, eee, senin şeyini z merak ediyorum, tavrını. Bu amaçlar doğrultusu
Hı hı. Yani, köklü bir değişim eee, köklü bir değişim derken benim aklıma şey geliyor, böyle, tamamen, işte, eee, bir bavulla eşyalarını dahi toplamadan her şeyi bırakıp gitmek gibi bir şey geliyor. Köklü değişim, iş değiştirmek köklü bir değişim değil bence mesela çünkü.
Evet, gündelik hayatta, eee, gayet artık sık rastlanılan bir durum.
Evet. Yani, hı hı.
Yani, i şey diyelim, eee, bavulunu toplamadın, her şeyi bıraktın Tasını tarağı <chuckles> Alman gereken şeyler var, evet, <chuckles> onları al. <chuckles> Bavulunu hazırladın, çektin gittin, radikal bir değişim, eee, olacak hayatında.
Her şeyi bırakmalı, hımm. <chuckles> <chuckles> Yani